آآ بدأت بBeethoven تمام، ف كنت باسمعه بانام، <giggles> بجد يعني هي مثلًا بتبقى ال ال السيمفونية مثلًا ممكن تقعُد ساعة ونُص تمام، فأقعُد أسمَع الساعة و والنُّص الأخير ده بانام فيه
ياه! <laughs> <giggles> أيوه. خلاص شكرًا، شكرًا. <chuckles>
أول بقي ما ي يبدأ الSoprano ي يغنّي، فبانام بقى، أبدأ انام أنا و وممكن أ أصحى مخضوض على وهي بتقول آه كده دي ب أنا اتخضّيت بقى <giggles>
آه يعني، آه. <laughs> آه <giggles> لأ يا زين ما اخترت beethoven تنام عليه <laughs>
ب لأ والله هو اللي كان منيّمني فعلًا <chuckles> بجد <giggles>
آه، لأ جديدة، جديدة ما هو عَندك حق طبعًا، هتل هتتلِقيك بتتفزَع في نُص النومة يعني
آه وباتفزِع بسبب الSoprano أول ما يبدؤوا يغنّوا، يعني كنت باتخض جامد أوى.
حلو أوي، فأنت برضه نقلة شديدة أوي، يعني أول ما ابتديت تسمَع آآ يعني موسيقى رُحت، رُحت ل لأقصى اليمين، يعني ر رُحت جامد، طيب وه تتار أيوه، جامد خالص، يعني آآ، طيب وهل
تطرّفت جامد، أيوه الحقيقة. ما أنا لقيت نَفْسي في ال في الحاجات دي بصراحة يعني، لقيت إن الحاجات دي مُعبِّرة أكتر و ويعني مزّيكة Beethoven كانت مزّيكا حماسيّة و وفي نَفْس الوقت متناقضة، كان فيها تناقُض شديد جدًا.
حلو أوي، آه. إمم. أنت ب أنت أنت أنت كمان بقيت تحلّل الموسيقى، يعني أنت بتحلّل اللي أنت بتسمَعه، مش مجرّد إن أنت تسمع وخلاص أو إن هي ممكن تحسِّسك بالراحة وخلاص، أنت بقيت تحلّل بقى موسيقة beethoven بتت يعني أ أم تأثيرها إيه، وموسيقة حد تاني تأثيره إيه؟
إمم. لأ طبعًا. أيوه وب و بُصّي أي حد هيقدَر يعمل ده خلّي بالِك يعني، أي حد هيسمع أي track لو هو سمّيع شوية هيقدَر يحس شخصية ال الموسيقار نَفْسه من، من ال من المزّيكا اللي هو بيعملها.

والله أنا عايز أقول لِك على حاجة يعني، يعني أنا متضايق، يعني الموضوع ده غريب شوية يعني، لإنه لإن الإجابة بتاعتي مش نمو يعني مش هتبقى أبقى مثلًا متضايق هاسمَع مزيكا آآ حزينة، مبسوط هاسمَع حاجة فيها يعني مش هاسمَع مثلًا Metal مثلًا، فاهماني؟ الفكرة إن أنا أنا وأنا صغير، وأنا عندي مثلًا 16 سَنة، كنت باحب ال الRock and Roll والMetal، والحاجات اللي فيها خبْط كتير دي، وكنت مهووس بال بالمزيكا دي تمام؟ بس
إمم. آه، ماشي. ياه! أوكي. ده ده ده وأنت في أنهي عُمر مثلًا؟ اللي هو إعدادي، ثانوي؟
يعني في أولى ثانوي مثلًا، أولى ثانوي، تالتة إعدادي، في الحدود دي. أصل أنا، أنا بدأت أسمَع مزيكا أصلًا في الوقت ده تقريبًا.
آه. اهم. اهم، اهم.
وما كانش معايا موبايل، فكنت باسمَع على الراديو. يعني كنت متابع وقت معين، كان في إعلان كان في قناة كده على الراديو، بتجيب آآ ساعة ساعتين كده، شوية مزيكا فيها خبْط كتير يعني.
آه، فأنت كنت بتميل للنوع ده.
إمم. آه، بس لمّا في مرّة كده سمَعت فيروز يعني عايز أقول لِك كانت أغنية يعني أنا مش فاكر كان اسم الأغنية إيه بالضبط، بس أنا فاكر إن أنا سمَعت صوتها خلاص بقى، يعني
إيه بقى؟ حسيت بإيه لمّا سمِعت صُوت فيروز؟
سمَعت حسيت بإن أنا سمَعت ملاك بيتكلم، مش بني آدم عادي.
<laughs> عندك حق الصراحة، الصراحة بجد صوتها فظيع، صوتها فظيع.
آه، حتى وهي بتتكلم. ي أنا باحب أسمَعها وهي بتتكلم كلامها العادي مش بتغني أصلًا. <laughs>
ده، ده واضح إن في حُب شديد، يعني أنت fan. <chuckles>
آه بجد آه يعني. المهم إن آآ الأغنية دي كا أنا افتكرت اسم الأغنية، كان اسمها على دروب الهوا، تمام؟
أوكي، تمام.

Rock and Roll والMetal وال <chuckles>
دَوشة وطخ طخ، آه <chuckles> فاهماني؟ حتى يعني، يعني في ناس صحابي بيحبوا الTechno والحاجات دي، أنا ب باسمَع الحاجات دي بييجي لي صداع. بييجي لي صداع وقتي فعلًا بجد. <chuckles>
ياه! آه، تقد <giggles> أيوه، أيوه ده حقيقي فعلًا. بتحس إن الموس إمم، تحس إن الموسيقى ذات نَفْسها بت بت بت يعني بتدخُل الدماغ، ت ت كأنها بتخبّط جوّه.
يعني هم يقول لك هم يقول لك إمم. إمم. بتخ فعلًا، أنا أول ما ب باسمَع مثلًا Track Techno، أو حد مثلًا قاعد معايا مشغّل Techno، وفي ناس صحابي أصلًا بيلع بيعملوا مزيكا وبيعملوا تراكات وكده، فبييجوا ياخدوا رأيي، فأنا أسمَع الTrack أقول له: "جامد يا أسطى." قايل أي حد بيحب الخبط عي عي ما عدا أنا. <giggles> بجد يعني.
ن <giggles> أيوه. <giggles> حلو أوي. طَب أنت أساسًا يعني ده ده ده يعني هاسألك سؤال متفرّع شوية، بما إنك أساسًا واضح إن وِدنك موسيقية جدًا، ما جربتش قبل كده تِعزف مزيكا؟
إمم. جربت ألعب، آآ، عُود.
Wow! إ عُود؟
إمم.
قُلت لك إن أنت بتمِيل للهدوء، أيوه ماشي، يع <chuckles> يعني مش جيتار ال آه، لأ عُود؟ أوكي طَب واشمعنى العُود؟
أيوه لأ كنت آه، لأ كنت بالعب عُود. إمم. عشان، آآ، ه هويتي الشرقية. <giggles>
اللي قررت إن أنت تجربه. آه، إيه ده؟ لأ استنى، استنى بقى، أنت هويّتك الشرق أنت أساسًا بتحب، بتمِيل أكتر لل للشرقي؟